Ya, ampun, Kak, benar-benar pura-pura bongkok.
Iya. Beneran, pura-pura bongkok. Jadi kalau kalau orang mungkin ngelihatnya, ya, jadi, kayak aku tuh, bagaimana caranya supaya kelihatan pura-pura bongkok, jadi, tasku tuh, aku kan biasanya aku tuh pakai tas, aku aku bikinnya agak ketat, supaya, eee, punggung eee, punggungku nggak ngelak nggak terasa capek, kan, iya ketarik, ya kan. Nah, karena para kondisi gitu, ya udah, aku kasih selonggar-longgar nya, jadi karena berat, ya mau nggak mau kan, punggung turun kan, terus kalau jalan agak agak dibongkokin badannya. Kenapa? Supaya kan aku tuh kalau ngobrol sama orang, ngelihatnya dagu ama leher. Jadi nggak ngelihat orangnya.
Iya iya. Ketarik, gitu, ya? Punggungnya, ya? Betul betul. Iya, betul. <chuckles>
"Iya, Kak", gitu. Dan itu otomatis tuh, pasti ngebawa dan, eee, nadaku tuh bener-bener di bawah banget. Kalau sebelum ngomong, minta maaf dulu. Jadinya aku bikin budaya sendiri. Walaupun kayak, beberapa teman-teman dekatku tuh, jadi kayak, "Udah sih santai aja. Biasa aja". Ya, nggak bisa, udah kesetel ini. Gimana?
Benar benar benar. Iya iya. <laughs>
Udah udah jadi setelan ini. Setelan pabriknya udah nggak bisa diapa-apain. Gitu.
Benar benar banget sih, Kak. Itu agak susah ya, Kak, ya? Tapi kan, namanya kita merantau ya, Kak, Kita harus ngikutin budaya setempat, gitu. Nggak bisa maksain budaya yang sebelumnya udah kita, apa namanya, kita anut, gitu ya, selama itu.
Iya, lah. Analoginya kan kayak lagi ke rumah orang, masa iya datang ke rumahnya orang, kita yang bilang, "Nih, lemarinya jelek nih, ganti. Nih TV-nya jelek, ganti". Kan gak mungkin. Ya datang ke rumahnya orang, apa yang ada di rumah itu, ya terima-terima aja. Jadi ya, belajar untuk bisa menerima a ini sih, lingkungannya.
Iya, bener. <chuckles> Bener bener.